Знаешь, есть у меня такая проблема, ну, не сказать, что она какая-то прям такая уж очень большая, но тем не менее мне бы вот хотелось как-то ее решить, э. Дело в том, что я, а часто пользуюсь своей интуицией и иногда, м, в ущерб, так сказать, каким-то логическим и разумным решениям, а, и иногда попадаю мимо из-за этого. Ну, вот как-то хотелось бы да, чтобы был какой-то баланс, э. Я, конечно, понимаю, что интуицию тоже надо использовать. А, ну, и я думаю, что она у меня достаточно хорошая, но всё же голова-то ведь не зря же дана. Нужно как бы и, а, немножко использовать и разум.
Мгм. Так. Мгм.
Так вот, а, не знаю, может быть, у тебя есть какие-то советы, как вот мне найти вот этот баланс между интуицией и разумом.
Э, ну слушай. Очень интересный вопрос, да, вот. Сбалансировать разум и интуицию- это очень важно. Э, и вот знаешь, хочется сразу уточнить, э, вот эти решения, да, то есть интуиция или разум, да, которые ты принимаешь, они как-то касаются, м, так скажем, повседневных каких-то ситуаций? Там условно, не знаю там, э, не знаю, идти ли мне сегодня в магазин, да, например, там, э, либо это какие-то всё же важные решения и ты прислушиваешься к разным интуициям. Где именно, вот где конкретно тебя это волнует?
Мгм. Ага. Ну вот ты знаешь, вот проблема как раз в том, что если бы я это использовала только <chuckles> для того, чтобы решить, пойти <chuckles> пойти ли мне в магазин, э, тогда бы, наверно, в общем, я бы и, э, не мучилась этим вопросом. Но дело в том, что я даже, ну, вот просто из каких-то из последнего да, <chuckles> из моего последнего. Вот мне надо было решить, э, принять мне предложение, а, по работе, да. То есть вот мне предложили новую работу. И вместо того, чтобы, ну, наверно, как бы сделали многие люди разумные, сели бы, например, и, может быть, подумали все плюсы и минусы, да, вот что я вы выиграю, если перейду, а что, значит, я проиграю. Нет же, я так не делаю, э. Я, значит, думаю, не, эта работа чё-то мне не нравится. Мне вот там не нравится начальник, не не хочу. Э, как-то мне вот кажется, что это плохой человек. Хотя на самом деле я вообще ничего о нём не знаю толком. Но вот мне вот так вдруг показалось. Э, я не знаю, может, он на самом деле плохой, и меня интуиция не обманывает, пока я не знаю, <chuckles> что я потеряла, отказавшись. Ну вот как-то, м. <tsk> Так вот я отказалась, например, а теперь думаю, ну вот почему я отказалась? Надо же было сесть вот и просто вот подойти к этому вот с точки зрения разума, да. Вот просто выписать все плюсы и минусы, ну. Все же бы так, наверно, сделали.
Ага. Так. Мгм. Да. Конечно. Так. Мгм. Так. Мгм. Так. Да слушай. Совершенно верно вот. Я хотел только предложить, что когда, ну, тебе нужно в жизни принять какое-то такое важное решение, тем более, знаешь, касательно какого-то, а, рабочего оффера, то есть, ну, это важная всё-таки вещь. И, да, и я бы советовал здесь как раз таки выписать, э, все, так скажем, за и против, да, то есть все какие-то плюсы и минусы и уже для себя взвесить там, не знаю, условно, вот, э, как ты верно подметила, что там, например, начальник да, то есть какой-то плохой, да, по, т так скажем, по заведомо, может быть, ложному, а может быть, и правдивому мнению, то есть это относим в минусы, да. То есть может быть повыше зарплата- это к плюсам. Э, там, не знаю, может быть, э, там, не знаю, карьерный рост в будущем возможен- это к плюсам. И возможно так, действительно, да, вот через эти плюсы и минусы доходить до какого-то верного решения, и которое будет принято именно разумом. Потому что вот так вот от э, отметать просто сразу же только потому, что интуиция подсказывает, ну, как-то странно, как будто даже чуть-чуть по-ребячески, не знаю, что ли. То есть как бы нужно тут работать 100 %.
Мгм. Мгм. Дак прямо можешь прямо мне сказать, что это не то что по-ребячески, это прямо глупо. <laughs> И я как бы вот <chuckles> сначала сделаю вот так вот на интуиции что-то, а потом думаю, ну, почему я так сделала, зачем? Хотя, ну, вот не могу сказать, что интуиция, например, она бы меня как-то подводила много раз. Нет, обычно я, ну, как-то так всегда вот угадываю, но вот иногда всё же нет, бывает так.
А хорошо, а вот есть такой вопрос, потому что, э, тут, э, как мы можем узнать, как бы не то, что можем знать, мы не можем вот как раз таки знать, что было ли это верное решение или неверное. А вот есть ли, действительно, какой-то такой пример, где, э, вот интуиция, так скажем, дала сбой и вы, так скажем, навредили себе выбором, э, именно интуиции? Есть ли такие кейсы?
Да. Ну да, конечно, что-то, конечно, такое случалось. Щас я подумаю, что последнее время, а, я промахнулась, да, со своей интуицией. Мгм.
Мгм. Да, то есть это не какое-то там, скажем, э, б банально какое-то простое что-то, а вот именно что-то такое более серьезное, то есть, э, потому что вот, допустим, пример с работой очень хорош, но винить се себя, что ты сделал ошибку, как будто бы глупо, потому что никто этого не может знать, да. То есть, может, там бы действительно, а, как ты и думаешь, оказался бы плохой начальник, и там были бы какой-то, может, коллектив не такой какой-то вот. То есть всегда найдутся какие-то "но". Вот, и вот хотелось бы узнать, э, было ли еще что-то вот в жизни, когда действительно интуиция, так скажем, сыграла злую шутку.
Мгм. Мгм. Ну вот знаешь, ну это, м, правда, было уже давненько, но вот щас просто я припомнила. А, я искала квартиру, в аренду да, а, снять и, в общем, ходила туда-сюда и пришла в одно место. И там, в общем, была такая, ну, очень мне подходящая квартира. Но вот тоже я посмотрела на хозяина и думаю, нет, чё-то хозяин какой-то плохой человек. Чё-то он мне не нравится. Думаю, наверно, он чё-то будет такое делать, что потом, ну, в общем, какие-то у меня неприятности могут быть, да. Ну и не сняла эту квартиру. А моя знакомая, которая, в общем, мы с ней вместе как бы искали, ей нужна была и мне. Она <laughs> интуицией не пользовалась, а пользовалась разумом как раз в этой ситуации. Ну и сказала: "Ну, раз ты не хочешь" Ну как бы я первая нашла эту квартиру. И сказала ей, что я отказываюсь. А она сказала: "Ну ладно, раз ты не хочешь, тогда я её сниму, потому что она мне тоже подходит". И живёт она в этой квартире до сих пор, и ничего плохого ей хозяин не делает. Они с ним практически вообще не встречаются.
Так. Ага. Ага. Во вред. Так. Ага. Мгм. Так. Ага, это понятно. То есть хозяин всё-таки оказался хорошим человеком. Хорошо, а
Ты з Ну да, она его и не видит практически. Ну, они вообще не общаются. Она, м, платит регулярно. Он к ней никак не лезет, никакие козни не строит.
Ага. Хорошо, а такой еще маленький уточняющий вопрос. А почему ты решила, что это была именно ошибкой?
Ну, потому что это была бы, м, для меня идеальная, эм, квартира. Там было всё, что мне хотелось. А потом, ну, в общем, м, потом я тоже нашла, конечно, но, э, б ф мне пришлось искать ещё достаточно долго.
Мгм. Мгм. Я понял. Ну да, э, в возможно, всё-таки, да, как я уже и сказал, то есть нужно, всё-таки, э, всё-таки, расписывать, может быть, начать, н я бы начал с этого, с то, что нужно расписывать какие-то все "за и против", потому что, как по мне, то есть, э, вот эта техника должна как раз-таки помочь, э, всё взвесить, то есть, ну, по-моему, это очевидно, когда плюсы перевешивают минусы, то есть, что, э, разум говорит, что нужно это делать и нужно в это входить, нужно рисковать и так далее. Возможно, кстати, ещё играют тут тоже важную роль эмоции, да? То есть, э, вот как ты говоришь тут, и сразу тебе кажется, что человек не такой там- будь то начальник, будь то хозяин. Возможно, нужно как-то подходить к этому с более холодными эмоциями, да? То есть, э, может быть, как-то обдумать это решение, не делать каких-то вспыльчивых, э, решений. То есть, э, пире как, знаешь, как говорится, переспать с этой мыслью, то есть, э, всё спокойненько себе обдумать, взвесить все "за и против", всё конкретно, и уже тогда как-то в решать. Потому что вот такие, э, какие-то вспыльчивые или, знаешь, на просто внешний вид там человека, да? То есть, нельзя так, э, судить и н сразу отметать, потому что это действительно может быть чем-то выгодным и чем-то хорошим в твоей жизни. Вот. Поэтому нужно вот нащупать вот этот вот баланс, да, то есть, между вот этим разумом и интуицией, потому что я не говорю отметать полностью интуицию напрочь. Она должна присутствовать, но и всё же давать всё-таки разуму тоже волю.
Мгм. М. Ну да. Мгм, мгм. Мгм. Ну дак да, потому что, <laughs> ну, голова-то есть у меня, конечно, нужно ей пользоваться иногда. На самом деле, я с тобой согласна. Ну, и я вот, наверное, э, м, воспользуюсь тем, что ты мне сказал. Собственно говоря, я и сама знала, что так надо делать. Ты просто подтвердил, что именно это является каким-то таким, ну, разумным, да, действием. Что надо, э, садиться и расписывать всё, все все плюсы и минусы. И, ну, может быть, потом как-то и интуицию подключить, но всё равно, м, как-то вот плюс и минусы- это нужно расписать, чтобы было наглядно видно, ам, чего больше.
Да, конечно. Ну, конечно, вот еще хотел уточнить насчет интуиции: это всё-таки больше как бы логика, или всё-таки чувства больше в делают выбор?
Мгм. Ну, интуиция- это, конечно, это- мои чувства. Конечно, тут тут именно именно д вопрос-то в том, что я логику отключаю, а верю тому, вот, как бы, иду иду за тем, что я чувствую.
Так, как работает. Мгм. Мгм. Ну вот слушай, возможно, это ещё тоже такая твоя, так скажем, индивидуальная особенность, потому что люди же тоже разные бывают, то есть у кого-то 1 склад ума, да, то есть, а кто-то мыслит совсем по-другому. И, возможно, э, это как раз твой случай. Просто если ты говоришь, сигнализируешь, что это проблема и ты, возможно, теряешь какие-то, э, скажем, выгодные предложения по жизни, то действительно, да, я рекомендую тебе начать с этим работать как можно скорее, вот, чтобы к хотя бы, как минимум, ты могла переключаться между логикой и разумом, и чтобы это как-то шло вместе в тандеме и балансировало между друг другом, а не придерживаться чего-то одного.
Мгм. Ну да, да.И знаешь, я вот подумала, что я бы, например, м, ну, даже вот в последнем случае, когда вот я от отказалась от работы, от хорошей, я бы могла ведь попробовать, да. Я ну, я могла бы, например, устроиться на эту работу и, ну, как-то, может быть, э, быть более осторожной. Да, например, там, мне что-то не нравилось, как-то обращать внимание, да, на нач на начальство, которое вот мне показалось, что оно там какое-то не такое. Э, и притом я всегда же могу уволиться, да. Ну, вот как-то не знаю. Ну, то есть всё равно надо решение обдумывать, а не только вот э Возможно, действительно там начальство какое-то там, ну, было бы нехорошее, да. Ну, всегда можно написать заявление и уйти.
Действительно, да. Да, конечно. Мгм. Конечно, да, естественно, нужно пробовать. Да, конечно, и тем более вот это вот гадать сейчас, видишь, это сидит в твоей голове, тебя это беспокоит, а так, знаешь, попробовать и не жалеть и знать, зато ты убедилась. Вот, грубо говоря, так.
Ну да, да. Ну да, это точно, что так б Если бы я устроилась, я бы знала, что, ну, вот я я сделала, да, я Ну, не получилось, ну, ладно. А так вот сейчас я сижу, гадаю, вот правильно я сделала или нет действительно. Ну, в общем, надо всё равно расписывать это всё. Спасибо тебе за разговор. И, в общем, как-то ты мне поставил мозги на место.
Мгм, да. Совершенно верно. Да, конечно, спасибо, рад помочь.